Mhm, ja richtig. Also, die sind dann auf mich zugekommen. Also, es gibt natürlich, äh, Plattformen
Ah, okay.
da kann man auch dann da da posten, also, da ja, veröffentlichen viele Familien deren Informationen und so weiter und dann kann man so sagen: „Boah, die würde ich gern mal anschreiben“, und so weiter. Aber bei Facebook, das is das gibt's auch, aber es sind mehr Au-pairs, die dann angeschrieben werden. Und, äh, genau so war das halt auch bei mir. Die haben mich dann irgendwann angeschrieben und gesagt: „Ja, wir sind total interessiert und wir, äh, ja fordern dies und dies und dies und das und wir bieten dies und dies und dies und das.“ Und dann habe ich erst mal gedacht: „Hm“
Mhm.
„ist jetzt nicht so 100 % das, was ich wollte, aber ich gebe dieser Familie einfach mal 'ne Chance.“ Und dann, ja, hatte ich wirklich direkt mit der also, das Gefühl, sie ist wie meine Seelenverwandte oder so. Und ich so nach den ersten 5 Minuten schon so: „Oh wow, hat sie total gemocht“ und auch andersrum, dass ich so 'n bisschen meine Kriterien so über Bord geworfen habe und mir dachte: „Boah“
Okay, auch schön. Mhm. Mhm. Mhm. Was waren denn da deine Kriterien am Anfang, wo du sagst: „Es hat nicht so ganz, wie ich's mir erst gedacht hatte, gepasst“?
Mhm. Ich wollte keine Jungs haben. <chuckles> Ich wollte äh, ja richtig, ich wollte mich um Mädchen kümmern oder meinetwegen auch Junge und Mädchen, ähm, und eigentlich nicht 2 Jungs. Ähm, ja, das war so mein Hauptding, sage ich mal, das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, aber na ja, pf es ist ich dachte mir, ich wäre dumm, wenn ich deshalb diese Familie ablehnen würde, weil alles andere wirklich gepasst hat. Also, ähm, was die auch die wollen bisschen Hilfe im Haushalt. Äh, wollte ich auch nicht so unbedingt machen, weil ich finde, dafür sind Au-pairs nicht da, ähm, jedenfalls meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das hat so gut harmoniert, dass ich mir dachte: „Ich wäre halt wirklich dumm, wenn ich die jetzt ablehnen würde.“ Und ich hatte ja auch so 'n bisschen Zeitdruck, deshalb, äh, musste ich mich auch irgendwann entscheiden, hm.
Ach, zur Betreuung, okay. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hast du denn auch ah, okay. <chuckles> Okay. Hast du denn auch bewusst darauf geachtet, ähm, wo in Australien die leben? War dir das auch wichtig?
Hm, ja genau. Also, ich wollte unbedingt nach Sydney. Ähm, ich wollte auf gar keinen Fall an die Westküste und ich wollte auch auf gar keinen Fall Melbourne. Ist ja gar nicht so weit weg von Sydney, aber trotzdem jedenfalls aus australischer Sicht, <giggles> nicht so weit weg. Die denken immer, das ist 'n Katzensprung. Aber ne, so mir war Sydney schon ganz, ganz, ganz doll wichtig, einfach weil das schon ganz lange in meinem Kopf ist, so mal Sydney zu sehen und f ja dann auch mal da zu leben. Mhm. Deshalb war das so.
Mhm. <chuckles> Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Und diese anderen Familien du hast eben gesagt, du hast dich da ja präsentiert. Ähm, hattest du gleich bewusst gesagt: „Ich, hm, suche 'ne, äh, Gastfamilie“, oder: „Ich möchte gern Au-pair machen in Australien“, stand war das von Anfang an klar oder hatte Australien sich jetzt erst ergeben durch die ganzen Antworten, die du da bekommen hast?